Yun nga din, eh. Alam mo, nakakalungkot na nararanasan mo 'yan. Nalulungkot ako para sa'yo, dahil hindi mo naman deserve yung ganyang treatment. Kasi alam mo yun, al alam naman nila, lalo na siguro yung partner mo, alam niya, kilala ka niya, na ah, alam niya yung pakiramdam na mapagod din siguro sa trabaho. At the same time eh, alam mo yun, hindi naman dapat na ikaw pa yung gumagawa ng pag-aalaga ng mga bata, since ikaw na nga yung nagtatrabaho. Alam mo yung ano? Parang pagiging unfair ng gender, 'di ba, kapag ang lalaki ay nagtatrabaho, wala na silang ibang ginagawa sa bahay, sila yung pagod. Pero pag ang babae o ang nanay ang ah, nagtatrabaho, ayun parang bakit kailangan pa siya yung maghugas, siya pa yung mag magsaing, siya pa yung mag-alaga ng bata? Which is kaya namang gawin ng lalaki 'no, na yun 'di ba? Yung partner mo, kaya naman din niyang gawin yun. And siguro ang maipapayo ko sa'yo, alam mo natural lang na mainis or magalit ka, pero much better talaga na konprontahin mo na yung ah, partner mo. Para hindi hindi na yung ganyan na masasanay sila na paulit-ulit nalang. Ikaw din naman din ang mai-stress, at alam mo yun kapag stress ka hindi ka makakapagtrabaho ng maayos, magre-reflect kasi yung sunod-sunod na. Yung ambiance din ng bahay parang laging ah, malungkot, pagalit, alam mo yung ganun? Kaya maganda na maisa-suggest ko ay makausap mo yung partner mo. Magkaroon kayo ng ano, ng plano, pagkakasundo kung ano yung mga dapat niyong gawin sa bahay niyo and also sa mga anak niyo.
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo, totoo yon, oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, totoo 'yon. Hmm, totoo. Totoo. Mm. Oo.